بالضبط كده. وأي حد صغير هيتبلع في النُص. يعني أي حد صغير مش مش هيسلك فاهم؟ ما خلاص. يعني هتطّحن في المَطحنة بتاعة الحياة. <tsk> فأنا كان قُدّامي تحديين، التحدي الأول إن أنا ألاقي وظيفة بإمكانياتي دي، حتّى لو ال لو ال لو الدَخل قليّل بس أنا هحاول أتحكّم في الدَخل ده وأحاول إن أنا أخلّيه يكفّيني وهاقول لك أنا عملت إيه عشان أقدر ي يكفّيني الدَخل. ماشي؟ آه.
آه، آه. فهمت. أيوه طبعًا. لإن أنت في بداية حياتك والدَخل قليّل، فعملت إيه طبعًا علشان الموضوع ده ي يعني يكمّل معاك أو على الأقل لحد ما توصل إن أنت ت تجهّز نفْسك آآ لسوق عن العمل في مجال الطِب وكده؟
آه. آه. إمم. آه. بالضبط. ده هياخُدنا بقى عند النقطة التانية والنقطة التانية هي فاهمني؟ إن أنا يعني بدأت إن أنا أدوّر في إطار إطار الشغل برّه القاهرة بقى نفسها فاهمني؟ يعني طلعت شوية كده آآ برّه ال
فخرجت برّه القاهرة، يعني كده اتنازلت عن سوق القاهرة بعد آه. اتنازلت عن سوق القاهرة لحد طبعًا.
برّه القاهرة. ما بالضبط طبعًا. أنا بالنسبة لي كان سوق القاهرة يعني سوق مقفول بالنسبة لي دلوقتي على أ يعني هاعمل إيه طيب؟ ما أنا غصبٍ عنّي أنا في في وِسط المعجة بتاعة الحياة والحياة بتعِد عليّا والفلوس بتعِد عليّا آآ
آه. بقى استنّوا بقى هاروح كده وهاجي لكم، استنّوا بقى هاجي لكم جاهز. <laughs> استنّوني أجهز لكم.
بالضبط. أنا أنت عارف إن أنا كنت أصلًا طالع أنا هاقول لك أنا يمكن كان وضعي أحسن من ناس تانية، أنا يعني كنت عايش في البيت مع بابا وماما وإخواتي والدنيا تمام وكل حاجة، ولكن أنا كنت حاطط صورة ليهم في البيت إن أنا بمُجرّد ما هاخلّص، أنا خلاص. أنا مُستقِل بذاتي ومُستقِل بنفسي وهابتدي أصرف على نفسي بقى وكده. ف فبالنسبة لي أنا ما كنتش عاوز إن أنا يعني أرجع تاني أقول لحد ادّيني فلوس. <tsk> عارف اللي هو دي كانت آه بقى، يعني خلاص بقى.
آه طبعًا. إحسع يعني أنت كنت عايز تعيش إحساس الاستقلال، كنت عايز تعيش الإحساس الاستقلال بال بالكامل. و وإن أنت تكون عارف إن أنت إن أنت شايل مسؤوليتك مش محتاج تاخُد فلوس من حد، ده بالعكس لو هم احتاجوا أنت تدّيهم، لكن طبعًا ل لمّا انصدمت بقى بالواقع بدأت أكيد طبعًا ال ال المواضيع تتغيّر، المواضيع دي تتغيّر معاك شوية.
بالضبط.